Ja, da würde jeder von euch Dreien einmal sprechen und 'n Begriff erklären. Stimmt eigentlich. Und da würde jeder dem anderen zuhören. Da lernst du sogar ja, deine Kinder lernen da sogar was mit von dir oder mit dir, mit sozusagen. <giggles>
Ja. Ja, ne, voll. Doch, das doch, ich glaube, das sind 'n paar machbare Schritte auf jeden Fall, die ich jetzt mal versuche, bevor ich jetzt irgendwie, ähm, der Sache tiefer aufn Grund gehe und irgendwelche ADS, äh, Tests mache, <laughs> ähm, fange ich, glaube ich, erst mal so an und hole mir vielleicht auch wirklich direkt Feedback ein, ne, dass ich jetzt mal 'ne gute Freundin dann oder auch mein Mann drum bitte da mir Fee wirklich ehrliches Feedback zu geben, ob die mich als sehr abgelenkt halt wahrnehmen, weil das ist mir ja auch wichtig, ne? Ja.
<giggles> Mhm. Stimmt, ja, Feedback ist natürlich auch wichtig und Menschen, die dich unterstützen, ganz genau.
Ja. Du, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und für die coolen Ideen auch und ich halte dich mal aufm Laufenden.
Ja, gerne doch.